Sì, sì, quando sì, sì, quando abbiamo visto uhm, quando abbiamo vinto la Coppa dell'Africa nel calcio e siamo andati, mhmm, 2 volte in Coppa del Mondo e adesso forse c anche quest'anno saliamo. Ovviamente mi so' sentito orgoglioso quando calciatori egiziani hanno proprio sono diventati i migliori calciatori sulla terra. Oggi nel tempo nel 2025, tipo Mohammed Salah, che ovviamente lo conosci Mo Salah, no, del Liverpool.
Sì. Mh-mh. Sì. Okay. Ma io io calcio non non non lo seguo molto.
Però se lo vedi lo conosci, perché ti appare da qualche parte sicuramente. Sai quello lì con la quel calciatore che è sempre vestito in rosso con la barbetta così?
Probabile, sì. Adesso no adesso non ho presente, poi cercherò.
Col numero 11. Sì, ma t appena scrivi "Mo Salah", M-O, staccato S-A-L-A-H, ti appare questo calciatore che tu l'hai visto, ti è familiare sicuramente. C'è anche un altro adesso pure questi qua s sì s tutto l'Egitto è orgoglioso di loro.
Okay. Mh-mh. Sì. Quindi praticamente il calcio ti fa ve cioè ti piace che la tua nazione sia nello sport molto forte, no?
Nello sport. Brava, giusto. Giusto.
No, sì, anche dell'Italia. Comunque l'Italia è sempre è molto brava s nello sport, anche a nell'elo Eurovision che aveva vinto anni sc l'anno scorso, era comunque bello. Più s
Sì, sì. Sì. Ma tu ti senti più italiana che o c o cubana?
Più italiana, perché son cresciuta in Italia. Eh, sì. Dai, comunque questo è un bel tema, secondo me, sempre a parlare dei propri paesi, dove si è cresciuti, secondo me è importante.
Ah, ho capito. Okay. Sì, sì. Certo. No, sì, anche a me ha fatto piacere parlare di questo con te, soprattutto che tu sei una che parla dal cuore.
Mh-mh, anche tu. <chuckles> Dai, allora, buona giornata
Sì, graz <chuckles> Grazie, ehm, e sicuramente ci sentiremo in altre chiamate.
e ci sentiamo. <chuckles> Cià, cià.
Ciao, ciao.

Sì.
Ah, ecco.
Quindi prima era tedesca, austriaca no, e poi con la guerra, uhm, è diventata italiana e credo sia normale che loro non si sentano italiani, ehm, sen si sentano tedeschi perché, son cresciuti che erano tedeschi, no, e secondo me viene sottovalutato, perché tanti li criticano però, non conoscono la storia.
Mh-mh. Ah, questa cosa non lo sapevo non sapevo che che loro sono proprio X tedeschi. Io pensavo che sono italiani di sangue.
Eh no, sì, sì. No, di sangue no, perché son comunque cresciuti con la tradizione tedesca, con la lingua tedesca. Quindi secondo me, ehm, non va sottovaluta cioè non non si deve sottovalutare questa cosa qui perché è per questo che loro si sentono tedeschi, non perché odiano l'Italia, ma perché sono cresciuti così.
Mh-mh. E tu sei e tu pure sei di radice tedesche?
No, io no, io è un po' diverso. Cioè i miei si sono trasferiti dove vivo io, però in realtà io sono metà cubana, infatti amo anche la cultura cubana.
Ah. Ah, mi ricordo, è vero, me l'hai detto. Ah, tu sei de tipo di pa ehm, padre italiano, mamma cubana?
Esatto. Sì, sì, sì, sì.
Ah bellissimo, bellissimo misto, bellissimo misto. Sì, veramente. Poi la e poi Cuba veramente bellissimo. Poi le ragazze cubane sono bellissime. Sì, sì. Sì.
Mh-mh. <chuckles> Eh quello sì. <chuckles> E tu come mhmm, che cosa pensi che l'orgoglio della nazione influenzi la vita dei giorni? Cioè, secon te come influenza questa, n
Purtroppo sì, oggi c'è sì, sì, sì, l l'orgoglio sì, c'è dappertutto. Se o ognuno ne suo Paese ha è sempre orgoglioso, ehm, e difende la patria, sì. Ehm, è così, è una cosa di natura.
Mh-mh.
Una cosa di natura proprio, sì. E poi comunque è un s è un sentimento buono da rispettare comunque.
Sì. E se non ci fosse questo orgoglio, ad esempio nel tuo Paese, come sarebbe? Secondo te cambia qualcosa se non c'è l'orgoglio del tuo Paese?
Secondo me perché è un popolo un po' sentimentale. Ti dico la verità, magari è un po' esagerato, però loro sono molto sentimentali. Quindi sì, tipo un calciatore
Mh-mh. Okay. Sì.
va a fare stra-successo tipo in Inghilterra, no?
Mh-mh.

E c'è un cibo del tuo paese che, ehm, tipo ti rende orgoglioso perché dici: "Gr ehm, grazie al mio paese è dappertutto", tipo la pizza come in Italia. In Egitto c'è qualche qualcosa che hanno inventato?
Ehm. Ti dico la verità, noi facciamo il riso bianco particolare. Non facciamo come qua. Il riso bianco noi facciamo, prima rosolare un po' di pastina, pastina piccolina, sai quella piccolina in un p in extravergine, così. Poi dopo mettiamo il riso, si tosta con la con pastina, poi calcola l'acqua tipo su o ogni bicchiere di di riso metti 1 bicchiere e mezzo d'acqua e f poi abbassa il fuoco, copri e sì che l'acqua finché l'asso il riso assorbe l'acqua. E ve questo è riso egiziano, è molto buono, s tu lo puoi mangiare così. Non è risotto, non è niente, riso semplice bianco perché lì non mangiano loro mangiano riso come se fosse pane, tipo, mangiano riso con qualcosa. Non è che mangiano solo qual qua c'è il piatto risotto. No, no, non esiste così. Il riso non lo mangiano solo
Sì. Okay. Sì. Okay. Mh mh. Sì. Sì. Mh-mh. Sì. No, no, neanche da neanche a Cuba infatti.
Ah, eh, infatti, sì tu mi capisci.
Non esiste il risotto, mangi riso con la carne, riso con il pesce, riso con tutto, banana, riso con vabbè riso e è come le patate in Italia, no, che le mangi sempre con qualcosa vicino.
Brava. Infatti fatti. Sì, infatti l'Italia è unica in queste cose, perché loro hanno inventato r 'sto risotto che si mangia da solo, no?
Sì, sì, diciamo che una cosa orgogliosa dell'Italia è proprio la cucina. Secondo me è la migliore in tutto il mondo s uhm, per il mio per i miei gusti.
La cucina. Cucina italiana sì E n d no guarda, è la migliore dal ma magari la migliore dal mondo europeo.
Sì, anche.
Eh a sì, a mondo europeo, sì quello, sì. Tipo i i anch'io la preferisco, cucina italiana da tutto il mondo europeo. Però se parli del Medio Oriente, c'è la cucina marocchina che s che spacca, buonissima.
Mh mh. Mh mh. Beh poi
E poi c'è anche la cucina egiziana, è p è un po' pesante perché tu magari sei abituato a mangiare leggero, no?
Esatto, ci son tante spezie, diciamo, quello che è un po' diverso, no?
Mhmm, mhmm, no, non quello, non quello. È pesante nel senso, usano magari il burro di bufala, che è molto buono. Lo usano per cucinare così, e si mangia pesante poi l è è riu è cibo molto buono, tu con il continuo a mangiare, se ti mang se tu stai lì una settimana ingrassi, ehm, cioè quindi stai attenta.
Mh mh. Sì. <chuckles>
Sì, sì perché ti piacerà tanto il mangiare lì, che contine che continuerai a mangiare tutti i giorni queste cose finché ingrassi, quindi mi raccomando.
Mi raccomand va bene allora sto attenta se vado in Egitto, a non mangiare troppo.
Sì, sì. <giggles> Sì, sì sì, perché ti piacerà tanto, tanto, tanto. U è un'altra roba, non non c'è le cose leggere lì, nel senso le le polpette non so' fatte come sul sulla griglia, no, fatte particolari. Sempre sa queste cose cioè cose proprio molto, m capito, ehm, sono pesanti capito, infatti io quando mangiavo lì mi sento p strapieno semp sempre. Hai capito, eh.
Mh mh. Sì. Mh mh. Sì. E invece c'è un momento particolare che ti fatto sentire davvero orgoglioso del tuo paese?

Ah, che bello! Sì, sì, lo conosco, sì, sì. <chuckles> Sì, sì.
<chuckles> E poi v ballavano, sì, era interessan cioè, mi ricordo poco perché ero piccola, però comunque è sempre una cultura, quindi è mi interessa scoprire di più.
Certo, certo. A
Ma posso farti una domanda un po' intima? Diciamo, cosa cosa ti rende orgoglioso del del tuo Paese?
Sì. Allora, che sono molto buoni, la gente. O ov ovviamente, no, dico buoni, dico ma la maggioranza, perché in tutti i paesi del mondo c'è sempre quello lì c'è la la frutta marcia, s sempre lì, <chuckles> però dico la maggioranza, sì, sono mento buoni, ospitanti tro molto. Lo loro ti vedono vabbè, magari come ho detto ci assomigliamo, però se scoprono che non sei egiziana, ah, sono molto bu s z o ospitali con te: "V no, vieni! No, tu devi provare questo, il nostro tè", non so, ti invitano senza conoscerti! Danno sem subito fiducia, capito?
Mh-mh. Ovvio, ma è sempre così. Sì, sì, sì, è normale quello. <chuckles> Sì. Okay. <chuckles> Sì. Okay.
Cioè, quindi ti s ti sentirai m molto trattata molto bene, come apri quasi una principessa, giuro! Questa sì, questo mi rende molto orgoglioso.
Bello. No, comunque è è
La stessa cosa che magari provi un po' a Napoli, hai capito, Napoli sono così, eh.
Sì. Sì, sì, sì, sì. Infatti, diciamo che l'Italia non è tutta uguale, okay: ci son certe parti dell'Italia che hanno anche questa caratteristica, quindi essere molto ospitanti, fidarsi subito. Quello lo trovi più al sud Italia. Invece, tipo dove vivo io, verso il nord, siamo un po' più freddi, ehm, facciam un po' più fatica a fidarci, diciamo così.
Mh. Mh. Brava. Sì. Mi spiace, è stat infatti questo l'ho notato, e a nord c'è troppa freddezza, non va bene.
Ma quello perché dato che fa fa freddo, <chuckles> credo, sia io credo che sia anche co col meteo, no, fa freddo e quindi uno è freddo, mhmm, perché, diciamo, giù a Napoli alla fine fa caldo, sei <smacks lips> sei felice perché fa caldo, quindi inviti tutti, sei sempre fuori, invece nei paesi nord stai sempre dentro casa perché fa freddo, quindi sei un po' più escluso da dalla società.
<chuckles> <chuckles> Più Sì. Sì, può essere. Sì, è anche un pensiero.
Però ovviamente ci sono cose anche che anche dell'Italia, del mio paese al nord, sono mi fanno orgoglio, no. Tipo, mhmm, che se a se ave se hai bisogno ti aiutano sempre. Cioè, son freddi, son persone molto riservate, però se tu hai bisogno ci sono. E secondo me quello è comunque una bella cosa. Tipo hai bisogno di quello, e t'aiutano.
Tipo? Mh. Eh, ma stai parlando di chi? Del popolo o del de del comune, queste cose?
No, di dove vivo io, il paese dove vivo io, che è vicino è un po' un paese tedesco, quindi è un po' un'altra mentalità rispetto a quella italiana del sud.
Ah. Mh.
Cioè, sono molto freddi, distaccati, però comunque se hai bisogno ci sono.
Ah, tu parli dei vicini, così.

Sì, sì, delle persone. Sono sono persone molto determinate, quindi arrivano sempre a cioè non riescono sempre a concludere quello che hanno iniziato a fare, son molto determinati in quel senso ed è una cosa che comunque <clicks tongue> mi rende orgogliosa perché dico: "Cavolo, cioè siamo siamo intraprendenti, riusciamo sempre a fare qualcosa, tuteliamo molto la natura, per noi è molto importante e l la rispettiamo"; non come al sud che, diciamo, non è che rispettano molto l'ambiente.
Ah. Ah, bene. Mh. Sì. Ah, vabbè, sì, s sì, quello sì. Cioè, c'è sempre il pro o contro, alla cioè, alla fine. Ehm, e se io ti dico magari, mhmm, che c c ci ci sono aspetti della cultura o della storia del tuo paese che vengon sottovalutati?
Sì. Mhmm, diciamo che la gente dice molto che dove vivo io non si considerano italiani, ma tedeschi e viene un po' sottovalutato il fatto che, effettivamente, loro erano tedeschi e che con la guerra, eh, son diventati italiani. È come se adesso io vengo in Egitto, l'I l'Italia viene in Egitto, fa la guerra e dice: "Da domani voi siete italiani." Cioè io credo che anche voi poi vi considerate tedeschi cioè, sì, egiziani e non italiani, anche se legalmente siete italiani.
Eh, infatti, l'ho notato. Mh. Ah. Ah. Mh. Ah, okay, quindi ah, quindi tu tu ci dici che questa parte qua che faceva parte prima di un altro paese, poi dopo diventa italiana?
Quindi